Mmm. Kalau waktu zaman aku sih karena deadline-nya jauh-jauh, pomodoro itu enggak jadi pertimbangan ya, Kak, ya, untuk, eee, apa, tenggat waktu, tapi kalau aku merefleksikan pengalamanku kemarin, kayaknya pomodoro sih nggak efektif ya kalau misalnya kita lagi dikejar deadline. Karena kan pomodoro itu kan dia aku melihatnya ya, teknik pomodoro ini, yang si aku kerjakan ini kan biar aku tuh menyeimbangkan antara aktivitas produktifku dan, eee, kesehatanku juga gitu, dalam hal ini kesehatan si fisik dan mentalnya, fokuskulah bisa dibilang gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya aku lagi ada proyek yang emang tenggat waktunya kayak dalam waktu interval 3, 5 jam doang gitu ya, itu aku nggak nggak pakai pomodoro, Kak, aku mah gaskeun baelah itu biar, biar kelar gitu kan. Soalnya yang kerja tuh sekarang udah adrenalin aku justru kalau udah mepet-mepet tenggat waktu kayak gitu. Jadi, bukan fokus lagi tuh yang berperan gitu. <chuckles>
Heeh heeh. <chuckles> Kenapa tuh? Heeh heeh. Betul. Heeh heeh. Iya iya. Gaskeun. <chuckles> <chuckles> Lebih ke kaitan tangan ya karena itu udah dikejar-kejar. Tapi ketika mungkin Kakaknya menerapkan tadi ya, sering gitu ya, pomodoro ini, terus tadi karena mungkin deadline-nya yang mepet, sehingga akhirnya Kakak memaksakan buat kaya kerja langsung nih. Misalkan 4-5 jam. Nah, eee, ketika selesai kerjaan itu, Kakak biasanya ada efeknya nggak sih, Kak, sebenarnya, Kak?
Iya, makanya makanya. Iya, benar. Ah, sebenarnya ada, Kak, kalau kalau apalagi yang ngejer deadline gila-gilaan kayak gitu, menurut aku itu gila ya, karena, eee, nonstop kerja 5 jam itu sangat lelah, Kak, apalagi untuk kerjaan remote aku yang kerjanya cuman duduk dan ngetik-ngetik doang, dan lihat layar, itu maksudku, eee, sangat-sangat kalau dud aku konsisten kayak gitu terus berhari-hari, wah, itu aku nggak akan sehat sih badannya. Mungkin kalau nggak aku jompo gitu ya, eee, sakit pantat aku sakit duduk terus gitu, jari aku sakit ngetik terus gitu kan, mata aku juga lelah, nah, tapi dengan sebenarnya kalau seandainya aku nggak ada tenggat waktu tuntutan kayak tadi, aku pakai teknik pomodoro, itu tuh sangat sangat, eee, jaga kesehatan juga soalnya kan aku sambil, pas masuk masa istirahat aku bisa langsung stretching badan gitu kan, nggak postur duduk terus, terus istirahat dari layar juga dari, eee, apa, warna dari cahaya biru gitu kan. Heeh, jadi menurutku, eee, lebih baik sih punya teknik-teknik seperti pomodoro ya daripada gila-gilaan ngejar 5 jam nonstop gitu karena, ah, itu aku udah ngalamin dan nggak nggak e nggak banget, Kak, cape banget, Kak, sumpah.
Iya iya. <chuckles> Lelah? Heeh heeh. Mhm. Iya? <chuckles> <chuckles> Iya deh. Oke. Ah, iya. Heeh heeh. Oke. <chuckles> Oke, berarti lebih ke terpaksa ya, walaupun mungkin waktu itu Kakaknya nggak menggunakan pomodoro karena terpaksa, itu tuh sebenarnya dikejar-kejar banget deadline. Kalau bisa sih enggak ya gitu. Nah, tapi aku penasaran nih, Kak, sama teknik pomodoro ini. Terus selain tadi, Kakaknya kan pasti kalau itu kan tenggat waktunya Kakak tadi per intervalnya 30 menit ya? Nah itu, eee, selain mungkin tidur gitu ya, tidur itu, Kak, nah, biasanya Kakak ngapain sih buat jaga kesehatan gitu? Jadi apakah kayak mungkin olahraga ringan atau justru Kakaknya menggunakan olahraga berat gitu ya seperti kayak lari, joging, gitu atau yang lain-lain nih, Kak?
Iya. Nah, bener bener bener. Hmm, gimana Hmm, betul.